Nabanggit mo na yung tungkol sa online 'no, yung pagse-search ng mga recipes gan'yan. Ah, may times ba trinay mo namang, ah, gayahin yung na search mo or magluto gan'yan da ah, based do'n sa, ah, recipe na na-search mo online at paano naman yung ano naman yung naging result no'n if kung meron man?
Mm. Alam mo, mm, alam mo sa totoo lang ako hindi ako maalam magluto. Ang alam ko lang lutuin pritong hotdog, itlog, tuyo, dilis, <chuckles> lahat ng prito lang, tocino, <chuckles> ganoon. So, pag may nakikita akong bagong pagkain na gusto kong i-try na malasahan sinasabi ko sa nanay ko, sabi ko, "Ma," oo. "May nakita akong post sa isang social media o kaya sa isang, ah, recipe, ah, online, ah, puwede niyo bang i-try to kasi gusto ko malaman kung masarap 'to baka sakaling puwede din nating gawing negosyo," 'yon 'yon talaga.
Mm. Mhm, oo. Hmm. Ah, okey. Hmm. Mm. Mm. Oh, but buti na lang meron ka talagang, ah, nanay 'no na magaling magluto. Based do'n sa description mo kumbaga nag may na-search ka lang na on na recipe online tapos pinagawa mo na agad sa kanya grabe naman ang nanay. <chuckles>
Ay, oo naman. Oo, talagang si mama talaga napaka ah, galing din niya magluto lalo na yung tatay ko. Yung tatay ko kasi Kapampangan, eh, 'yon talaga napakadami niyang ways para makatuklas ng bagong lasa, alam mo ba?
Hmm. Ah. Pan Eh, di ano manyaman gan'yan ka? Pag ano pag masarap?
Ah, hindi ako maalam mag Kapampangan, ah, pero yung may dugo akong Kapampangan half-half, ayan.
Ah, okey. Hmm. Masasarap nga rin ang mga ano, lutuin ng mga Kapampangan kasi diyan nag originate yung dinakdakan, sisig alam mo 'yon. Pero minsan yung dinakdakan tsaka sisig parang same lang din sila, eh, parang menudo tsaka afritada lang din, eh.
Mm. Mm. Ah, hindi ko parang hindi pa ako nakain ng dinakdakan, ah. Pero yung sisig nakita ko talaga at na natikman ko kaso nga lang hindi ko nagustuhan nga ang lasa. Pero yung dinakdakan parang hindi ko pa siya na-me-meet, <snorts> hindi pa na-meet. <chuckles>
Hmm. Mm. Try mo yung ano yung legit talaga na dinakdakan. Alam ko ginagamitan 'yon ng ano, kung hindi ka, ah, ano yung hindi ka ma kung ma-explore ka pa sa pagkain ginagamitan 'yon ng ano, brain.
Hmm. Mm. Ay, utak ayoko.
Yes utak, oo. Pero
Ay, na parang niluto na pala ng tatay ko 'yan dati. Eh, nung nakita ko nga yung utak na hinihiwa-hiwa niya hindi ko, hindi ko kaya, hindi ko kaya talaga naku, oo.
Oo. <chuckles> Oo. <chuckles> Nanginig ka gano'n. Pero ano may alternative dun hindi naman utak. Yung iba ginagamitan siya ng mayonnaise para dun sa mga gus para dun sa mga ayaw ng utak ng baboy na ano, sinasahog doon, gano'n.
Hmm. Ah, oo.

Ah, oo. Alam mo yun talagang ginagawa ko para makatuklas ako ng panibagong, ah, pagkain o kaya lasa ng pagkain, ay yung nagtitingin ako sa ano <blows air> sa tawag dito sa food app. <blows air> <chuckles> Oo, yung foodpanda ganyan 'di ba, sa food delivery. Mm, 'di ba? Kasi ando'n na mga pagkain yan 'di ba? <clears throat> Oo nama
Mm. Ah, sa food app, anong mga food app yun? Ah, okey okey gusto straight for straightfor straightforward yung approach, ha. Talagang for the deli for the pag may nakita deliver na agad hindi muna nag check sa somewhere else, kumbaga. <chuckles> Straight forward.
<clears throat> Ay, oo naman siyempre mas maganda ma hmm, oo mas maganda talaga ma makita mo na kaagad yung pagkain, malasahan mo na 'di ba? <clears throat>
Mm.
Ayun, yun talaga yung ano yung, ah, paborito kong paraan para talaga ma makakatuklas ako ng pa panibagong pagkain o kaya kakaibang lasa. Pero kung in terms naman na para bang yung yung
Hmm.
ah, tawag dito yung, ah, mano-mano na, o traditional way, oo. Siyempre yung traditional way siyempre titignan mo muna yung itsura nung pagkain 'di ba? Yun talaga, tapos aamoy-amuyin mo yun, 'di ba kung mabango ba, kung maasim o kung parang amoy maalat 'di ba?
Mga tradisional way. Hmm. Mm. Mhm. Tama. <laughs> Oo. Tama, tama nga naman.
Gano'n talaga, oo kasi ako maselan ako sa pagkain. Unang-una talaga kapag ako, eh
Mm. Ay, ako rin siyempre pagkain yan, eh.
Mm. Yes. So kapag, ah, may bagong pagkain na hinaha um, na hinain sa akin, ah, inaamoy ko muna tapos parang magtataka pa yung iba, "oh ba't mo inaamoy?" Sabi ko, "siyempre talagang gano'n, aamuyin mo muna kung ano yung aroma nung pagkain" 'di ba? Para mm.
Mm. Mm, kasi oo.

'Di ba?
Kaya 'yon, kumbaga parang, ah, um, ayun, may marami talagang way para makadiskubre ng, ah, bagong lasa. Katulad, 'pag nagpunta ka sa ibang lugar, 'di ba? Halimbawa sa Pampanga, ayan, nalaman ko na parang medyo parang mahilig sila sa ano, maanghang at tsaka maraming sibuyas.
Mm. Yes, tama. Hmm, okay sa Pampanga? Ah, kasi 'di ba ano, s yeah, yung Pampanga doon nag-originate yung, ah, sisig.
'Di ba, oo. Ah, do'n ba? <chuckles> Hindi ko alam, ah. Pero, alam mo, hindi ako kumakain ng sisig. 'Di ako nakain sisig, mm. Kasi parang
Tsaka dinakdakan, yes, oo. Kapampangan dishes yung mga 'yon. Ah, okay. Pero na-try mo na, na-discover mo na yung ano niyo, na na-try mo na before no'ng nag-e-explore ka ng mga bagong ano, lasa? Hmm, lasang-ulam, gano'n?
Hmm. Alam mo no'ng nagta-try ako no'ng sisig, para bang sa itsura pa lang niya- 'di ba, sabi ko sayo tinitingnan ko muna yung ano, pa kakainin ko- 'Pag hindi ko nagus nagustuhan yung itsura, aamuyin ko. 'Pag naamoy ko, parang hindi ko bet, titikman ko pa rin, pero parang, ang pagkakalasa ko sa sisig, ay maano, mamantika.
Mm. Hmm. Ah, okay. A ah, ayaw mo no'ng mga ano, pagkaing mamantika gano'n, mga oily.
Parang pa hindi naman eh, parang
Nakakaumay ba sa'yo?
Parang mataba, 'yon ang ibig ko sabihin.
Ah, okay. So, yung sisig kasi, ano siya eh, mostly taba ng baboy eh. Yung laman ay, yung ano, yung ingredients, oo.
'Di ba? Ayun nga, kaya kumbaga parang mm, kaya kumbaga para sa akin, feeling ko, 'pag kinain ko yung pupunta siya sa mukha ko, yung mga oil, at magiging tigyawat, gano'n.
<chuckles> Mm. <chuckles> Do'n siya ano, do'n siya, mag, ah, re-reflect, gano'n. Do'n siya mag-ti-take effect, oo.
Oo.